Ano 'yan? Sino 'yan? <laughs>
Hindi, I mean 'pag pipili ka na kung sino tatargetin mong i-heal?
Ah, okey, oo. Oo, sa sa akin ano, kapag ano, kapag halimbawang, 'yung player ng hero na yun mayabang, alam mo 'yung nagyayabang, ganyan, yun lagi 'yung pinupuntirya ko, ganyan. "Ah, mayabang ka ha, daga ka sa akin," ganyan. Tapos, i-emote mo ng tumatawa. <laughs> Oo 'yung may-emote ka ba 'yung nye-nye-nye-nye-nye, gano'n. <laughs>
Ngayon? Oo. O, talaga? <laughs> Mm. Mm. <chuckles>
Ginagano'n lang namin tas TP-TP. 'Ala, funny lang. Mas masaya talaga kapag may mga kasama kayo 'tsaka 'yung mga kalaban mo ano mayayabang tas natatalo mo at the end.
Oo. Oo, yun. Katulad no'ng ano, naka nakuwento ko kanina.
Oo, 'di ba? Funny-funny. <laughs>
Oo, hindi mo do'n mo na lang ano, do'n mo na lang talaga sila gagantihan eh
Totoo. <laughs>
sa paglalaro. 'Tsaka ano pa din minsan pagka nag naglalaro parang, iniiwasan nga namin yun eh, parang mga kaibigan namin yun. Parang, "Ayun, laro na naman. Magsasayang lang kayo ng pera." Pero mapilit kasi talag mapilit kasi talaga sila eh. Siyempre minsan 'pag pumusta parang mababa 1000 eh 'pag naglaro sila.
Toto Mm. Kasi nagpupustahan kayo. Oo. <laughs> Oo.
Pero 'pag mga tagalabas makakalaban, matataas talaga mga pusta. Parang mga 5K, ganyan.
Mm. Mm. Mm, malalaki talaga.
Oo, inii-stream din kasi nila yun. Parang
Nice, oo.
Pagka nasa laro na, naka-stream na yun. Kaya minsan, ano nga tawag dito, binabalikan ko talaga 'yung stream, tas kina-cut ko, inaasar ko sila. Pagka may mga eksenang ano, 'yung durog na durog sila.
<laughs> Totoo. <chuckles> 'Yung nagyabang ka nang una, ito nangyari sa'yo. <chuckles>
Ayun, do'n na lang kami natal Do'n na lang kami gumagawa ng memes.
<chuckles> Faci
Minsan sa ano, sa Facebook, pagka
Oo. 'Di ba 'yung ipo-post, ire-reels mo na lang oo. <chuckles>
Lalo may mga convo, parang ano, may mga convo na nagyayaya sila, 'yung nagyayabang, gano'n.
Oo.
Tas after no'n papakita na namin 'yung laro. Yun, do'n na kami magtatawanan kasi nga wala eh, parang nilamon na sila ng yabang eh ay, ng hiya pala.
<laughs> Kasi parang, ano sa salita ka pa lang ka lang pala magaling eh, ganyan.
Totoo.
Hay, naku.
Uy, pero salamat pala ha. Dami na dami nating ano, napag-usapan.
Mm.